जी देखिए एक समस्या कहीं न कहीं मेरे साथ अक्सर रहती है और वो समस्या ये है कि मैं जो है, उ जब मेरे दिमाग में काफ़ी सारे विचार आते हैं किसी भी चीज को लेकर, तो मैं उन विचारों में कहीं न कहीं उलझकर, फँसकर रह जाता हूँ, मैं बिल्कुल भी एक फैसला नहीं कर पाता। मेरे मन में ये विचार आते रहते हैं कि मैं कौन से विचार के अनुसार चलूँ? कौन से रास्ते को चुनूँ, कौन-सा फैसला मैं करूँ? और इन चीज़ों के टकराव के चलते चलते समय मेरा जो है वैसे ही व्यर्थ चला जाता है और मैं उस चीज़ में बिल्कुल भी फैसला नहीं कर पाता। और हमेशा से ही ऐसा मतलब कहीं ना कहीं मेरे साथ होता रहा है, कि मैं बिल्कुल भी विचारों में उलझकर जो है एक फैसला ले एक फैसला नहीं ले पाता, मुझे मेरा काफ़ी ज़्यादा समय भी बेकार हो जाता है और उस चीज का समाधान मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी राय जानना चाहूँगा कि इस समस्या में उनका समाधान मैं किस प्रकार से करूँ?
जी, जी, मैं बिल्कुल आपकी समस्या को समझ पा रहा हूँ यहाँ पर। अ, मैं कुछ सवाल आपसे पूछना चाहूँगा ताकि मैं समझ पाऊँ कि ये समस्या आखिर आ क्यों रही है और अ, इससे हम कैसे बाहर आ सकते हैं या इसे हम कैसे अ, हटा सकते हैं हमारे अ, फैसला लेने के बीच जो हमारे मन में ये जो भावनाएँ आ रही हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये फैसले मुए आप सबसे ज़्यादा उलझते कब हैं? जब आप अ, दिनचर्या के छोटे-मोटे काम में फैसले ले रहे होते हैं या बड़े फैसले जैसे कि अ, जिसमें बहुत पैसे इन्वॉल्वड हैं या रिश्ते इन्वॉल्वड हैं?
जी। जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं रोज़मर्रा की चीज़ों में तो मैं मतलब फैसले कर पाता हूँ और खास करके रिश्तों में देखिए मेरे माता-पिता मेरा काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। उनके उनका साथ हमेशा मेरे साथ रहता है। तो वहाँ पर तो किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती। लेकिन जहाँ पर भी बात आ जाती है मेरी पढ़ाई की, मेरे करियर की, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल भी फैसले नहीं कर पाता। जैसे कि मैं आपको अगर उदाहरण देकर बताऊँ, अभी पिछले कुछ समय पहले क्या हुआ था कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहा था, तो वहाँ पर भी मेरे दिमाग में इतने सारे विचार आए कि एक विचार आया कि मैं बी टेक कर लूँ। दूसरा विचार आया कि मैं बी टेक ना करके अ, बी एससी कर लूँ। तीसरा विचार आया कि मैं प्राइवेट जो है बीए कर लूँ। तो ऐसे में कहीं न कहीं इतने सारे विचार आते हैं। कभी ये मन करता है कि मैं एमबीए की शुरुआत करूँ, उसकी तैयारी करूँ। तो वहाँ पर भी इतने सारे विचारों में उलझकर जो है मैं फैसला नहीं ले पाया था और इस चीज के चलते-चलते मैंने अपना एक साल भी खराब कर दिया था। मतलब 12वीं पूरी करने के बाद मैं यह निर्णय ही नहीं ले पाया कि मुझे कौन से रास्ते को चुनना है, मुझे कौन से कोर्स में एडमिशन लेना है, किस तरीके से अपने करियर में आगे बढ़ना है और मतलब वो एक साल जब व्यर्थ हो गया तो देखिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा और कहीं न कहीं वही परिस्थिति मेरे साथ आज भी है। देखिए कोर्स में तो मैंने फिर जो है कहीं न कहीं जो तरीके से चीजें चल रही थी उसके अनुसार मैंने बी टेक में एडमिशन लिया अगले साल। लेकिन देखिए वही चीज़ अब मेरे साथ हो रही है कि जब मैं अब अपनी ग्रेजुएशन को कर रहा हूँ तो यहाँ पर भी मेरे दिमाग में काफ़ी सारे विकल्प आ रहे हैं, काफ़ी सारे विचार आ रहे हैं। एक विचार मुझसे कह रहा है कि मैं नौकरी करूँ। दूसरा विचार कह रहा है कि मैं आगे पढ़ाई करूँ। तीसरा विचार मेरे मन में आता है कि मैं इन दोनों चीज़ों को छोड़कर एक व्यवसाय करूँ। तो कहीं न कहीं विचारों में देखिए मुझे मैं उलझकर रह जाता हूँ। मैं बिल्कुल भी एक स्पष्ट रूप से फैसला नहीं कर पाता कि मुझे यह काम करना है और मतलब ऐसा कई बार हो चुका है जैसा मैंने आपको बताया और आज भी देखिए मैं अपने करियर के लिए खास कर से जहाँ पर भी बात आ जाती है कहीं ना कहीं नौकरी की, करियर की, तो वहाँ पर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है इस चीज़ में फैसला कर पाना। मतलब विचार मुझे मानसिक स्तर को, मेरे दिमाग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और मैं उस चीज में उलझकर ही रह जाता हूँ। मैं बिल्कुल भी फैसला नहीं कर पाता। मुझे पता ही नहीं चल पाता कि मैं कौन-सा फैसला लूँ, कौन-सा फैसला मेरे लिए बेहतर होगा?
हुँ। जी। हुँ। जी। हुँ। जी। जी। जी, जी, तो मुझे ये भी जानना है, कि ये समस्या आप कब से अ, कब से फेस कर रहे हैं या अ और ये किसी अ, व्यक्ति से जुड़ी हुई समस्या है या किसी समय या किसी जगह से जुड़ी हुई समस्या है, या ना आमतौर पर आप अ, हर छोटे-बड़े काम पर अ, इसी तरह सोचने लग जाते हैं या अ, मुश्किल में पड़ जाते हैं?
जी देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि ये फैसले खास कर मतलब ये जो समस्या है कि मैं फैसले नहीं कर पाता, ये कहीं न कहीं अभी मतलब 4-5 साल से शुरुआत इसकी हुई है। अ, देखिए 12वीं तक ऐसा कुछ भी नहीं था मतलब वहाँ पे 10th के बाद भी, मुझे अपनी ये कहीं न कहीं साइंस साइड चुननी थी तो उस वे में भी मैं आसानी से फैसला कर पाया, लेकिन जब से कहीं न कहीं मैंने 12वीं कक्षा पास करी है, तो फिर मुझे ऐसा महसूस होता है कि शायद मेरे आत्मविश्वास में कमी हो गई है, शायद मैं उतने अच्छे तरीके से फैसले बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा और मुझे मतलब ये भी नहीं समझ में आता कि ऐसा कोई, खास कारण इसका क्या हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कोई खास किस्सा या फिर घटना भी मुझे ध्यान नहीं है, ना ही ऐसा कुछ हुआ है कि जहाँ पर मेरे आत्मविश्वास को कोई ठेस पहुँची हो या फिर किसी अन्य प्रकार की घटना ने मुझे कहीं न कहीं परेशान करा हो। लेकिन 12वीं कक्षा के बाद से ही जैसे ही मैंने 12वीं कक्षा करी थी, तो वहाँ पर भी देखिए मुझे फैसला लेना था। लेकिन मैं उस समय भी तुरंत फैसला नहीं कर पाया और उस चीज़ की वजह से जो है मेरा पूरा समय निकल गया और एडमिशन का जो टाइम था, वो भी ऐसी चला गया, तो वहाँ पर भी 1 साल कहीं न कहीं व्यर्थ ही चला गया था। तो ऐसा कहीं न कहीं मेरे मन में ये स्थिति आ जाती है कि मैं अगर एक फैसला करने का प्रयास भी करता हूँ, कि मैं ये क ये काम कर लेता हूँ, तो मेरा म मेरा जो मन है, मेरा जो दिमाग है, मेरा वो मन जो है उस चीज़ के नकारात्मक प्रभाव मुझे बताने लगता है। वो कहने लगता है कि अगर तुम इस काम को करोगे तो ऐसा नहीं हुआ तो कैसे होगा? तुम अगर इस प्रयोग में असफल हो गए तो क्या? अगर तुम नाकामयाब रहे तो फिर तुम क्या करोगे? तो उन चीज़ों का डर कहीं न कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा घेर लेता है। और ऐसे में फिर देखिए जब डर मेरे मन में आता है, तो कहीं न कहीं मैं फैसला भी नहीं कर पाता। विकल्प तो काफ़ी सारे होते ही हैं विचार भी बहुत आते हैं कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, लेकिन अगर मैं प्रयास भी करता हूँ कि किसी तरीके से मैं एक रास्ता चुनूँ, तो ऐसे में फिर वो डर कहीं न कहीं मेरे ऊपर हावी हो जाता है और मैं बिल्कुल भी निर्णय नहीं कर पाता। और अब तो देखिए ऐसी परिस्थिति हो गई है कि कहीं न कहीं, मेरी रात की नींद भी इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गई है, मुझे लग रहा है कि ये चिंता कहीं न कहीं मुझे अंदर से परेशान करे जा रही है। उसकी वजह से मेरी दिनचर्या भी कहीं न कहीं काफ़ी खराब हो चुकी है।
जी। हुँ। जी। जी। जी। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। हुँ। जी, जी, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ आपकी स्थिति अ, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा अ, कि अभी इस वक़्त आपको कोई चिंता है जो आपको सता रही है? और आपने इसे ठीक करने के लिए पहले कुछ कोशिश की है या कुछ प्रयास किया है? अगर किया है तो किस तरह का किया है और क्या उसका रिजल्ट आया आपके लाइफ में?
जी, बिल्कुल देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि कहीं न कहीं अभी मैंने ख़ासकर से मेरे अ, जीवन में, मेरी दिनचर्या में एक ही समस्या है और वो समस्या यही है कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं अब अपनी पढ़ाई के बाद कौन-सा रास्ता चुनूँ? मेरे मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं जैसे मैंने बताया कि पढ़ाई को आगे कंटिन्यू करूँ उसे आगे बढ़ाऊँ या फिर मैं काम की शुरुआत करूँ या किसी नौकरी को करूँ? इस चीज़ के लिए ख़ासकर से मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान हूँ, क्योंकि कुछ समय बाद मेरी ग्रेजुएशन भी पूरी हो जाएगी और मुझे उस चीज़ के लिए तैयारी भी आज से ही करनी है। तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे परेशान कर रही है, ऐसा कोई और ख़ासकर के मैं आपको बताऊँ कि अभी फिलहाल में ऐसी समस्या नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस समस्या का समाधान मुझे मिल जाए, कि किस तरीक़े से मुझे फैसला करना होता है, किस तरीक़े से एक निर्णायक परिस्थिति को समझकर एक रास्ते को चुनना होता है, तो वो चीज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा कारगर रहेगी और ख़ासकर से अगर मेरी ये समस्या का ये समाधान अगर हो जाए कि मुझे अपने करियर में क्या च करना है उसका रास्ता पता चल जाए, किस तरीक़े से मैं विचारों के टकराव को समझकर उसमें से एक रास्ता चुन सकूँ, तो वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी और ख़ासकर के यही एक ऐसी समस्या है जो कि अभी के समय में काफ़ी ज़्यादा बड़ी है और कहीं न कहीं मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान भी कर रही है। मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन-सा रास्ता चुनूँ कौन-सा निर्णय लूँ कौन-सा फैसला करूँ? और इसी की वजह से ख़ासकर के मेरी जो रातों की नींद है, वो भी कहीं न कहीं प्रभावित हुई है और रात में भी मतलब बीच में मेरी अगर आँख खुल जाती है किसी कारणवश, तो वहाँ पर भी विचार मेरे मन में आने लगते हैं कि मैं किस तरीक़े से निर्णय करूँगा कौन से विचार को चुनूँ, कौन-सा फैसला करूँ जिससे कि मैं अपने करियर में जो है सफलता को प्राप्त कर सकूँ। वो चीज़ मुझे कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रभावित कर रही है और उसी की वजह से मतलब मैं थोड़ा-सा परेशान भी हो गया हूँ।
हुँ ज जी। हुँ ज जी। जी। जी। हुँ ज जी, जी। अ, आपको अब चिंतन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको छोटा सुझाव दूँगा, जो आप अपने रोजमर्रा की ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल कर पाएँगे, और अ, मैं आशा करता हूँ कि उससे आप अपने अ अ, रोजमर्रा की ज़िंदगी को बेहतर जी पाएँगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप चिंतन कम कर दीजिए, चिंतन कम करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आप ज़्यादा नहीं सोचेंगे, आप सीधा प्रयास करेंगे, प्रयास करना आपको हमेशा ही करना है, ठीक है? आपको फेलियर से नहीं डरना है, फेलियर आपको सिखाएगा, जो आपको सक्सेस नहीं सिखाएगा, वो आपको फेलियर सिखाएगा। मान लीजिए आपको करना कुछ और है, आप करते कुछ और है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने गलत फैसला लिया है या आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि आपने दूसरा काम भी सीख लिया, आपको पता है कि आपको क्या नहीं करना है, जो कि ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है। अब समझ लीजिए कि आपका मन है एक नृत्यकारक बनने का या गायक बनने का, हैं ना? लेकिन आप जा रहे हो एक्टिंग वाली लाइन में या एक्टर बनने के लिए, तो उससे आप कुछ ना कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपके व्यक्तिगत अ, दिनचर्या को अ, सु सुधारेगा और आपका पर्सनैलिटी बिल्ड करेगा, हैं ना? जो चीज़ें हमारे साथ होती है वो हमेशा अच्छे के लिए होती है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सही-गलत पे ना फ़ोकस करके आप ये समझिए कि मेरे को सामने वाली चीज़ करने से क्या फायदा होगा या आपके लाइफ़ में, क्या सुधार आएगा, हैं ना? और ऑप्शंस कम रखिए, देखो करने को आप 100 चीज़ों 100 चीज़ें कर सकते हैं, आप गणित भी पढ़ सकते हैं, आप खिलाड़ी बन सकते हैं, आप निर्देशक बन सकते हैं, आप बहुत कुछ बन सकते हैं। लेकिन ये आप देखना है कि वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपके अंदर नैचुरली आती है, जिसमें आप नैचुरली खिंचाव आपको महसूस होता है कि नहीं, मेरा मन तो मुझे यही कर रहा है कहने को।
जी। हुँ, हुँ। जी। जी।। हुँ, हुँ।
उसके प्रति ध्यान दीजिए, उस पर काम कीजिए और ज़्यादा मत सोचिए। ज़्यादा सोचने से आपका मन जो है वो कभी आपके काबू में नहीं रहेगा, मन को थोड़ा काबू में रखिए। अपने आप से बात करना बंद कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने माता-पिता से सुझाव लीजिए, उन उनसे जाके अ, बात कीजिए, है ना किसी बुज़ुर्ग से बात कीजिए। एक बुज़ुर्ग जो है वो बहुत अच्छा आपको समझा पाएँगे, हैं ना? अब जैसे कि समझ लीजिए आपको क्रिकेटर बनना है, तो जाके किसी एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर से बात करिए कि कितनी मेहनत लगती है, क्या प्रयास करना होगा मुझे, क्या-क्या सैक्रिफाइस करना होगा? तो उस चीज़ से आपको जिस फ़ील्ड में आगे जाना है, उसका समझ में आएगा। अभी जैसे कि मैं आपको बोलूँ एक क्रिकेटर बनने के लिए आपको 10 साल लगेंगे। तो हो सकता है आप वो आइडिया गिरा दें अपने मन से, कि आपको क्रिकेटर नहीं बनना क्योंकि आपके पास 10 साल नहीं है लगाने को, हैं ना? तो जो भी आप जीवन में करना चाह रहे हैं, उसके प्रति, उसके रिगार्डिंग जो ऑलरेडी व्यक्ति वो काम कर रहा है, आप उससे ज़रूर बात कीजिए।
जी। जी। ये बिल्कुल देखिए जो बातें आपने मुझे बताई, खासकर के जो सलाह आपने मुझे दी है कि अपने माता-पिता से बात करूँ और कहीं न कहीं विचारों पर मैं थोड़ा सा नियंत्रण रखूँ और अपनी जो मेरी रुचि है उसके अनुसार फैसला करूँ। वाक़ई देखिए, मैं इन चीज़ों को अपने जीवन में अपनाऊँगा और मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं मैं इस समस्या का समाधान भी निकाल लूँगा। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इतने अच्छे तरीके से बातचीत करने
जी। बिल जी। जी, आप आप बिल्कुल इस समस्या से निकल जाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।